Diciamo de de de degli amatori dello sport, nel senso che sono dei de persone sia che hanno praticato magari il rugby da da giovani oppure che, ehm, magari si sono
Sì, sì, sì. Mh-mh. Ha iniziato magari, da più grandi.
Ehm, sì, sì hanno appena iniziato, comunque si sono a insomma a appassionati poi da grandi. Ehm, allora c'è la possibilità di giocare sia con il gioco normale, diciamo quello, somma, anche di di contatto, sia con una versione un po' meno meno fisica, ecco.
Classico, mh-mh? <chuckles> Un po' più soft. <chuckles>
Sì, sì, sì, in più soft in cui diciamo che non ci si ruba la palla, ma ci si ci si tocca insomma per per far capire all'altro che che la mhmm, che insomma che che che che si è preso ecco, un po' come se fosse, ehm, ad acchiapparsi ecco. Ed è il Rugby Touch, che quindi è, mhmm, somma, una una versione più più più light, ecco, chiamiamola. Ehm
Okay, sì, sì. Sì, sì, sì. Mh-mh. <chuckles> Okay. Okay, ma e e tuo figlio e tuo figlio faceva questa versione più light, oppure lui proprio faceva rugby rugby
No, no, no, no, no questa versione light è quella diciamo per i genitori, per chi vuole magari ehm, cioè diciamo che che vuole provarci, ma non ha voglia di rotolarsi proprio nel fango, come
Okay, <laughs> okay. E di spezzarsi le ossa, ho capito. <laughs> Ehm, quindi tu ti sei appassionata a questo mondo qui?
Ecco. No, no, lui lui ha pre Sì, sì, sì lui si è appassionato allo sport, perché comunque è è un tipo di sport che ha dei valori molto, mhmm, importanti, secondo me, per la crescita anche dei dei ragazzi. Ehm, perché è un
È chiaro. Mh. Okay. Perché noi lo immaginiamo come uno sport molto violento.
Allora in realtà, uhm, no, nel senso che, ehm, ehm, allora la v la violenza viene dal fatto che uno si debba cioè che che apparentemente sembra così, che uno si debba proprio, uhm, come dire, placcare, no, quindi, ehm, comunque buttar per terra, piuttosto che queste cose qua. E che ci sia comunque un contatto fisico importante, però dal punto di vista del mhmm, de delle regole e delle ehm, di diciamo di quello che c'è sotto, ecco, come, ehm, filosofia è un uno sport molto rispettoso, uhm, dell'avversario e dei compagni.
Ehm Okay Erto, cer Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh.

Okay.
Piuttosto che, insomma, ci sono, ehm, state introdotte delle cose in modo che se, ehm, supera determinati, mhmm, come dire, determinate, ehm, r parametri, ehm, il giocatore viene proprio fermato, nel senso che, anche se non presenta, diciamo, delle de de dei sintomi evidenti di di qualche cosa che, ehm, che non va, viene comunque fermato per per precauzione. Per cui
C Mh-mh, limiti. Sì, sì. Ah. Certo, certo. Eh, questa cosa è ottima. La tecnologia <chuckles> unita allo sport <chuckles> fa fare proprio dei dei passi da gigante, mh-mh, sulla sicurezza. Ma invece tu, da piccolina, hai fatto qualche sport?
Sì sì. Sì, sì su questo guarda, assolutamente, assolutamente. Allora, io facevo atletica, <chuckles> quindi tutt'altra cosa.
Okay. Però se potessi tornare indietro? Rugby.
E continuerei a fare atletica, però, purtroppo, come dicevi tu, ehm, devono esserci anche i genitori, ecco, come parte integrante dello sforzo per arrivare da qualche parte o qua ma anche, semplicemente, per proseguire una pazio passione anche senza essere, ehm, campioni, ecco. Ehm purtroppo erano altri tempi, probabilmente, io ero anche distante dal posto dove ci si sarebbe potuti allenare, per cui, insomma, i miei non mi hanno, <chuckles> diciamo, seguito da questo punto di vista. Ho un po' il e sì.
Okay. Certo, certo. <chuckles> Certo, sì. Okay. Non avevano la possibilità di portarti, mh-mh. Quindi per questo tu, giustamente, come tanti genitori, ora, invece, a tuo figlio gli stai cercando di dare tutto quello che che che puoi. <chuckles>
Certo, sì, sì, no, da questo punto di vista qua sì, perché comunque ho un po' il rimpianto, ecco, di non aver proseguito un po' di l insomma, quella quella strada.
Cert Capisco. Vabbè, io ti ringrazio tantissimo perché mi hai aperto un mondo nuovo, <chuckles> ehm, <smacks lips> e niente, è stato molto piacevole e interessante parlare con te. Ti ringrazio. Ci sentiamo la prossima volta. <chuckles>
Io ringrazio te perché, comunque, è una cosa che mi appassiona, quindi di cui mi piace molto parlare.
Si sente. <chuckles> Ciao.